หรือว่าเขาไปฟังจากคนอื่นมาอีกทีหนึ่ง อะไรแบบเนี้ยคะ?
เขาเป็นรุ่นน้องที่เท ก็ ก็ด้วยความที่เป็นรุ่นเดียวกันค่ะ หมายความว่า เท ถูกฝึกมาใน ๆ แบบ เขาเรียกรุ่นเดียวกัน เขาก็เลยรู้จักเราประมาณหนึ่ง อะไรเงี้ย เขาก็แอบไปบอกแบบว่า เอ่อ ว่า เฮ้ย พี่เขาเป็นแบบนี้นะ 1 2 3 4 ซึ่งเราก็ยอมรับเขาในข้อเสียของตัวเอง แต่ประเด็น ก็คือ มันมีคนที่แบบว่าออกจากบริษัทเก่าพร้อมเรา เป็นรุ่นเดียวกับเราเลยบริษัทเก่าอะ แล้วก็มาเข้าที่เนี่ยเป็น เป็นรุ่นน้องเรา แต่เขาอะ ถูกโพรโมตขึ้นให้เป็นหัวหน้า เรารู้สึกว่า คน 2 คนเนี้ย ทำงานไม่เป็นเลย คือเขาทำงานไม่ได้เลย ซึ่ง เทียบกับ
อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ แล้วอันนี้การที่เป็น ขออนุญาตนะคะ อันนี้การที่เป็นแบบหัวหน้าอย่างเงี้ยอะค่ะ มันไม่มีการสอบหรือว่า อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ? มันแบบเอามาจากการที่แบบดูจาก เอ่อ ผลงาน
ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ถูก
ที่เราปฏิบัติเท่านั้น ไม่มีการ ส ไม่มีการสอบหรือว่าสัมภาษณ์ใด ๆ เหรอคะ?
คือดูจากการ ดูจากการทำงาน ผลงาน เสร็จแล้ว พอ พอมีสิทธิ์ที่จะได้โพรโมต เขาก็จะเรียกไปสอบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อ๋อ ค่ะ แต่ของเรานี่ ก็คือเหมือนโดน เขาเรียกอะไร โดนตัดออกไปเลย
โดนถอดเลย